Guarda, mhmm, avevo voglia di, mhmm, parlare un attimo di famiglia e, mhmm, volevo quindi chiederti, secondo te quali sono dei rituali familiari che aiutano a mantenere legami affettivi forti?
Allora guarda, uhm, secondo me, avere dei rituali, dei momenti da ritagliarsi, da passare con i nostri familiari, le persone care, uhm, è assolutamente fondamentale per mantenere dei legami affettivi forti. Uhm, quindi, secondo me, bisogna un po', uhm, crearseli questi rituali, diciamo.
Mh-mh. Certo. Okay, quindi tu dici, innanzitutto avere il tempo, uhm, di creare questi momenti qui è importante, e poi mi immagino che dopo il tempo ci sia anche la qualità del tempo passato insie
Assolutamente. Sì, sì, guarda, secondo me la prima il primo passo è prendersi del tempo per le persone, perché poi sai una volta che hai preso che ti sei ritagliato quel tempo, ehm, è facile anche che poi sia un momento di qualità da passare insieme. Quindi, diciamo che già che si è fatto lo sforzo di ritagliarsi quel quel rettangolino di tempo che abbiam trovato, uhm, è sicuramente mhmm, è sicuramente fondamentale. Uhm, quindi partirei da lì, diciamo.
Mh-mh. Certo, ma Sì, e voi l'avete un rituale familiare che funziona particolarmente bene?
Allora sì, perché, ehm, diciamo che siamo una famiglia abbastanza numerosa, non gigante però uhm, e ci ritroviamo molto spesso tutti insieme, ehm, per volere anche magari, non so, di mia nonna che ci tiene molto, però poi è una mhmm, è una tradizione che è partita da lei, ma che comunque poi si è diffusa molto, quindi, ci sono anche gli zii che, magari, ci invitano a cena, ehm, mia mamma. Uhm, quindi diciamo che poi è una cosa che è partita da mia nonna, e che poi si è si è espansa. Ehm, e ovviamente lavorando tutti, ehm, la cena, quindi la sera, è il momento che più ci è comodo per vederci, uhm, tutti insieme
Mh-mh. Ah. Certo. Immagino.